Oo, naman merong mga ganung pagkakataon lalo na 'di ba
Mm. Pa'no pa'no mo nasosolusyunan yun kasi sIyempre mahal mo yung pamilya mo or kapamilya mong yun, pa'no mo nasosolusyunan yung ganon?
sa mga gano'ng pagkakataon, na lang, binibigyan na lang talaga naman ng space yung isa't-isa. Oo, pwede hindi mo na mag-usap ng ilang oras ganyan, 'tas sa <chuckles> 'pag pag sa kasi mahirap eh, 'pag minsan 'pag magsasalita ka 'tas magsasalita din yung isa ganyan, na nagsasalungatan na yung mga ideya ganyan. Ako kasi 'pag mga gano'n na naiiyak ako, ganon, 'tas hindi ako parang 'pag nagiging emosyonal na ako ganyan, parang yung nagiging emosyonal din yung family ko, so, para para sakin ano na lang, binibigyan mo na namin ng tamang, ah, espasyo 'tas timing. 'Tas 'pag okay na dun dun na kami nag-uusap gan
Mm. Oo. Totoo, totoo naman 'yan. Pero eto 'no, ah, 'yan nga 'no. May kunyari lang 'no or merong tao na parang hirap siyang pangalagaan yung relasyon sa, ah, pamilya o kaibigan niya, so, paano mo siya papayuhan sa paraan na alam mong mapapabuti siya?

Pero ‘yan, katulad niyan sa kaibigan mo naman 'no, baka puwede mong ibahagi din yung, ah, way mo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kaibigan mo, kasi siyempre mahalaga siya sa'yo, 'di ba?
Oo, siyempre yu lalo na yung bestfriend ko kasi siya talaga yung nandiyan sa'kin lalo na sa mga times na alam mo yun, yung down na down ako, yung may mga problema ‘ko. Tapos, 'di ba kung wala siya 'di, a may mga times na talaga na sukong-suko na ako, dahil sa kaniya mas na tumatag tuloy yung kalooban ko. Ano, siguro yung pagmamahal ko sa kaniya yung 'pag ano siya, 'pag may mga kailangan siya nandiyan ako, ganiyan. 'Pag kung ano man yung makakaya ko, ibibigay ko talaga sa kaniya. Ta’s siguro ano, 'pag lalo na ngayon na may sakit siya, gusto ko na kahit papaano makatulong sa kaniya ganiyan, yun talaga yung goal ko ngayon, eh. Ta's, um, 'pag may problema siya 'di ba, bilang isang kaibigan isa talaga ako sa mga gano'n na, gusto kong nando'n ako ta's nakiki ah, 'pag kailangan niya ng advice, nandiyan lang ako pag kailangan lang naman niya ng presensya. Oo, game na game ako diyan para ano lang talaga, kasi alam ko naman na pure yung pagmamahal niya at, ah, sinasamahan ko talaga yung bawat araw.
Yes. M Oo. Oo. Tama. Yes, oo. 'yun naman talaga yung m 'yun ang pinakaimportante do'n. Pero kung malayo ang isang kaibigan o kamag-anak mo, ano 'yong mga paraan mo para hindi mawala yung koneksyon niyo sa isa't isa? Tsaka effective ba 'yon, yung ganong pamamaraan, katulad ng text, tawag, video call o kahit 'yong pagplanong pagbibisita sa kanila?